Oke. Kalau untuk orang-orang sebenarnya aku jujur kurang tahu ya, karena kan kita nggak tahu sesering apa nih tiap orang dateng, ya. Cuma, eee, biasanya kalau kita udah ngegym itu pasti ngeliatnya muka-mukanya yang sama, gitu. Orang ini lagi, orang ini lagi. Soalnya kan, emang kan, namanya juga rutinitas ya, apalagi kalau di jam yang sama kan pasti ya ketemunya orang-orang itu lagi. Nah, cuma kalau untuk temen aku, ada sih memang yang, eee, mungkin kayak udah membership nih, gim 6 bulan. Tapi mungkin dalam sebulan itu cuma bisa datang sekali atau 2 kali dan itu kan sebenarnya sayang banget, ya. Nah, sebenarnya kan kalau gim itu ada program yang di mana tiap minggu itu kita udah tentuin nih, eee, hari ini latihannya apa, besok latihannya apa, jadi dalam seminggu itu udah ada rutinitasnya, gitu. Jadi misalkan dalam seminggu itu orang bisa 4 kali program, 4 hari, dan itu ada mungkin program hari pertamanya itu latihan upper body, eee, hari ke-2nya latihan lower atau leg, terus nanti hari ke-3 upper lagi dan ke-4nya lower lagi. Jadi kayak dibagi gitu ya, untuk, eee, gerakannya sesuai dengan bagian tubuh. Nah, tapi kan kalau misalnya dia cuma sebulan sekali doang nih, berarti kan programnya itu enggak jalan, gitu. Jadi, dia latihannya apa, mungkin bisa suka-suka dia. Dia hari ini, ah, mau main, eee, atas aja lah, bagian badan atas, terus nanti bulan depan baru ada lagi ba baru latihan kaki kan, jadi itu otaknya mungkin udah lupa kali, ya. Ini, eee, ini suruh latihan apa sih sebenarnya, gitu. Nah, jadi di satu sisi, ya perkembangannya pasti nggak akan terasa dan di sisi lain ya rugi juga karena kan, eee, udah bayar mahal. Nggak kepake duitnya.
Mhm. Iya. Mhm. Iya iya iya. Iya. Bener, sih. Mhm. Mhm. Iya. Hmm. Iya. Oh, benar benar. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Iya. Iya, ya. Mhm. <chuckles> Iya iya. Mmm. Iya iya. Mhm mhm. Mhm. Iya, kan? Bener banget, sih. Tapi itu jadi salah satu kesalahan yang paling umum ya, Mas, ya? Kalau bagi pemula gitu, kan? Apalagi dia ngerasa, "Ya, udah deh, aku kan udah member ya, ya udah nggak usah nggak usah datang kayak sa seminggu, ya paling sekali aja datang", gitu, ya? Padahal dia udah bay eee, udah bayar ya, Mas?
Mhm. Mhm. Iya. Iya, sih. Itu kan me mungkin ada yang mikir kayak gitu, ya. Cuma kalau aku dulu tuh malah kebalikannya, sih. Jadi jujur aku malah, wah, aku udah bayar nih buat 1 tahun. Jadi harus digencerin tiap hari nih biar biar untung. Jadi nggak mau rugi.
Mhm. Mhm. Bener. Iya kan? Mhm. Bener banget sih. Seharusnya seperti itu ya, Mas, apalagi jadi, eee, sebagai pemula, ya itu ya, Mas?
Mhm. Betul banget. Tapi, eee, ngomong-ngomong soal ontologis, sebenarnya sih, eee, dalam seminggu itu tetep perlu ada yang namanya waktu istirahat, sih. Jadi, eee, kita nggak bisa gencor setiap hari olahraganya itu. Eee, misalnya kan 6, 6 hari itu udah paling maksimal, sih. Jadi, eee, latihan 6 hari, nah, minimal ada 1 hari untuk istirahat atau kalaupun nggak istirahat pun, kita nggak ngelatih otot lah di hari yang ke-7 itu. Paling mungkin cuma kardio masih enggak papa, heeh. Intensitasnya yang ringan supaya badannya itu enggak capek, gitu.
Mhm. Mhm. Mmm. Iya. Mhm. Oh. Iya. Hmm. Iya. Pemanasan gitu, ya? Oh. Iya iya. Oh, gitu ,ya? Wah, terima kasih banyak loh, Mas, informasinya. Aku jadi lebih tahu loh soal ini.

Mhm, bener ya kayak mula gitu kan? Jadi, eee, apa namanya kalau nge-gym ini kan memang harus bener-bener tahu kan ya? Nah kira-kira, seorang itu memang harus dia tahu seperti apa dulu gitu loh, kira-kira yang paling konkrit gitu loh, Mas.
Oke. Mmm. Oh oke. Oke langkah konkretnya yang pasti, eee, dateng ya ke tempat gym-nya karena kalau kita nggak dateng ke tempat gym-nya ya percuma ya kita udah punya membership gym apalagi, kalau nggak dateng kan justru gak kepake itu 1 yang paling penting nah tapi kadang langkah itu pun meskipun kedengarannya paling sederhana kan orang suka, eee, nggak melakukan gitu kadang mungkin males, kadang mungkin ada alasan karena sibuk, nah sebenarnya, nah itu gimana juga balik yang kedua adalah gimana kita mengatur waktu, eee, supaya gym itu bisa jadi rutinitas karena, gym itu bukan sebuah kegiatan yang instan yang dimana kalau kita sekali dateng langsung badannya jadi kan gak mungkin ya itu, butuh proses yang sangat panjang itu apa pun tujuannya baik untuk laki-laki, untuk perempuan, baik untuk, eee, diet, baik untuk membentuk otot semua itu pasti ada prosesnya udah gitu, mangkanya penting untuk konsisten nah, mungkin untuk menjaga konsisten ini bisa juga nih dengan langkah yang kedua yaitu, eee, pertama kita bisa coba ajak ajak temen ya, kan kadang kalau sendiri, eee, kita suka bingung nih mau apa tapi kalau kita ada temen, terutama temen yang udah punya pengalaman nge-gym juga ya itu pasti akan sangat ngebantu sih karena, mungkin di kita bisa ngikutin dulu nih program latihannya dia jadi kita, eee, sambil, eee, ngikutin sambil ngamatin sambil belajar juga gini cara make alatnya, mungkin kita bisa nanya-nanya dia juga nih kayak, eee, kalau alat ini, fungsinya buat apa sih? Terus, eee, gimana cara makenya juga gitu jadi di sisi lain bisa belajar dan, lebih aman juga sih untuk mengurangi resiko cedera nah, heeh.
Iya bener sangat sih. <laughs> Mhm. Mhm, iya. Mhm. Oh. Bener bener. Mhm. Mmm, bener sih. Wah bener bener. Mhm mhm mhm. Iya. Mhm. Mhm. Iya. Mmm, bener sih. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mmm, bener bener. Bener bener. Mmm, bener sih, Mas. Oh berarti berarti kalau Masnya sendiri itu bareng temen juga atau Masnya lebih suka sendiri gitu, Mas?

Oke, jadi, eee, kan kita kadang susah ya kalau buat, eee, pakai alat kita nggak tahu apakah ini udah bener atau enggak apalagi kalau sendiri, nah makanya kalau ada teman juga enaknya itu sih dia bisa merhatiin apakah gerakan kita itu tekniknya udah bener atau belum, nah cuma waktu itu aku pernah ada 1 momen dimana, aku di-gym aku pakai alat, eee, aku lupa alatnya apa cuma ingetnya aku pokoknya pakai alat itu salah aja itu alatnya gimana untuk melatih bagian dada gitu ya, nah, eee, pas aku sa eee, mungkin ada kesalahan pakai itu di sebelah aku itu ada, eee, orang gitu ada semacam om-om, yang mungkin udah lebih lama ya nge-gym-nya daripada aku dan, eee, dia ngasih tahu aku gitu dengan cara yang baik juga kayak oh itu salah pakai alatnya yang nanti, eee, potensi cedera kalau kamu kayak gitu gitu jadi oh gitu ya aku kayak merespon dengan baik ternyata, eee, orang disana itu ternyata cukup baik juga ya maksudnya ramah gitu apalagi untuk ke yang pemula kalau misalnya ada yang, gerakan yang salah biasanya sih orang-orang itu akan, eee, banyak yang ngebantu gitu kayak ngasih tahu oh ini nih cara sebenarnya gitu jadi, heeh, jadi aku merasa terbantu juga sih karena waktu itu, aku sekalian sambil jadi dapat kenalan baru sambil ngobrol-ngobrol juga, terus jadi dia bahkan ngajarin juga nih kayak rutinitasnya itu bisa kayak gini nih, eee, pro programnya.
Mhm. Iya. Mhm. Mhm. Iya. Wah. Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mmm. Iya. Mhm. Iya. Mmm. Bener bener. Iya. Mmm, bener sih ya, iya. Mhm. Oh, iya sih bener banget ya apalagi, eee, walaupun kita baru tapi kita ngerasa kayak ya aku udah lama kok gitu kan ya bener bener bener tapi me apa namanya menurut Mas itu, eee, kira-kira nih ada teman Mas yang, eee, u dia pemula tapi dia ngerasa, eee, itu tuh nggak penting gitu loh kira-kira Mas gimana tuh cara ngasih saran atau ngasih nasehat sama teman, Mas?
<chuckles> Mhm.

Nah kalau aku pribadi sebenarnya lebih sering sendiri sih mungkin, karena kalau sendiri itu lebih gampang dari ngatur waktunya ya kalau temen kan, kita nggak tahu nih apakah jadwal temen itu sama atau nggak dengan kita, cuma ya kalau sendiri enaknya, eee, aku mau gym-nya kapan aku bisa atur gitu, tapi untuk aku pribadi sih sebenarnya udah ada jadwal yang tetap juga ya kayak misalnya di setiap sore hari itu, aku gym bisa antara jam 5.00 atau jam 6.00-an dan itu sesinya sekitar dua ja 1 1/2 jam sampai 2 jam per sesi gym itu, mhm.
Mhm. Oh. Mhm. Iya iya iya. Mhm. Oh benar sih nah kira-kira itu Mas, eee, di awal di minggu pertama itu Mas punya kendala enggak? Karena kan, eee, kadang orang-orang itu s di awal itu kadang ada malasnya atau ada kayak ngerasa insecure gitu ya atau ngerasa nggak pede gitu loh Mas kira-kira di Masnya gimana?
Mhm. Mmm, mhm. Oke aku ngerti sih memang kadang ada yang, memang insecure ya mungkin apalagi kalau gym ramai jadi takut dilihat gitu, nah cuma kalau aku pribadi aku bukan karena insecure sih masalahnya, masalah aku tuh lebih kayak yang aku bilang tadi sih lebih ke, apa cara make alatnya karena kan enggak ada aku nggak pakai PT gitu kan sebenarnya gym itu biasa ada menyediakan jasa PT untuk ngebantuin, nentuin goals-nya apa cara pakainya gimana ngajarinlah, istilahnya nah cuma karena aku enggak pakai jadi ya mau enggak mau aku harus riset sendiri gitu jadi, eee, jadi lucunya itu biasanya sampai di tempat gym karena aku, kalau mau pakai alat tuh kadang males nggak mau nanya ke orang gitu malu gitu kan, nah aku tuh suka lihat video YouTube gitu jadi sambil sebelum make alat nih kalau aku belum pernah pakai aku lihat dulu nih nama alatnya apa, dan gimana sih cara makainya gitu biar kalau make tuh nggak nggak kelihatan kayak awkward gitu ya kayak aneh ini orang bisa make enggak ya aku enggak mau kelihatan kayak, pemula gitu meskipun ya memang pemula sebenarnya.
Mhm. Bener. Mhm. Iya. Mmm. Iya iya. Mhm. Mhm. Iya iya. Mmm. Mhm. Iya iya. Bener bener. Oh bener sih Mhm. Mhm. Oh bener bener. Iya iya iya iya, iya. Heeh heeh heeh, bener sih dan itu kira-kira Mas punya kendala nggak, eee, kira-kira nih, eee, di awal ternyata salah teknik gitu loh Mas ada nggak, eee, apa namanya kondisi seperti itu dan kira-kira Mas gimana tuh cara mengatasinya?
Mmm mmm.

Oke, dalam gak penting itu dalam arti, eee, apanya nih, pakai gerakannya gak penting atau apanya ya? Aku mau make sure.
Mhm. Iya dari gerakannya atau, eee, lebih memilih, eee, apa namanya dia mi apa namanya itu ngambil tujuannya untuk apa gitu loh, dia bodo amat kayak dia ke sana tuh kayak FOMO aja gitu loh, Mas.
Mmm, mhm. Oh oke, wah sejauh ini sih kebetulan aku belum ada temen yang kayak gitu ya, cuma kalau misalnya ada pun, eee, ya mungkin aku akan cuma bisa sebatas ngasih tau kali ya, mungkin, eee, nanya aja dulu kayak, se sebenarnya dia tujuannya kan apa kan? Karena kan bisa jadi karena tujuannya beda mungkin cara latihannya beda gitu, jadi aku gak bisa selalu, eee, men-judge dari awal gitu. Ya itu mungkin aku akan tanya dulu terus, eee, kalaupun misalnya dia pakai alat dan aku ngelihat cara alatnya itu salah, eee, biasa sih aku tetap akan kasih tahu dulu sih, maksudnya pemakaiannya salahnya di mana dan nanti bahayanya apa gitu kan, karena ini kan bukan soal, eee, FOMO atau soal ikut-ikutan tapi kan ini udah resiko cedera gitu. Jadi, eee, ini sebenarnya nggak bisa yang disepelekan karena, eee, kalau cedera sekali nanti efeknya itu bisa berkelanjutan gitu dan, eee, kan kita nge-gym kan tujuannya untuk, eee, baik ya untuk membentuk otot bukan untuk merusak otot, gitu. Jadi malah percuma sayang juga udah bayar gym mahal-mahal tapi malah hasilnya memperburuk, malah tambah biaya medis dan itu kan malah enggak apa ya enggak sesuai dengan tujuannya.
Mhm. Mmm, benar benar. Mhm. Iya. Mhm. Iya. Mhm, bener sih. Mhm. Mhm. Iya. Bener bener. Mhm. Iya iya. Mmm, bener sih. Iya iya. <chuckles> Bener bener bener. Mhm. Mhm. Iya.